Ờ. Theo mình nghĩ thì cũng không phải là hầu hết gia đình ở Việt Nam đều có cái thói quen này, nhưng mà cũng là đa số đó, tại vì ờm, ờ, người Việt mình mà, ờ, cũng có cái câu, gọi là, à, "Lá rụng về cội", hoặc là, ờ, gọi là, ờ, "Quê hương là chùm khế ngọt" ấy, mọi người đi đến đâu, người đi xa đến đâu thì cũng bao giờ cũng nhớ về quê hương, rồi nhớ về về nơi mà mình chôn nhau cắt rốn. Thì, ừm, đối với mình thì thì cái điều đó nó cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ của rất nhiều người, tức là, à, mình đi làm cả năm rồi, hoặc là cả tháng rồi, mình cũng muốn có một ngày được gặp gỡ những cái người anh em trong họ hàng, rồi ông bà cha mẹ để ngồi ăn cùng chia sẻ, ngồi cùng tâm sự, đó.
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, cái này mình hiểu, ừm. Ừm, cái này rất là hay nghe, thì, ờm, nó tạo cho mình cái không khí gia đình mà, đúng hông? Thì nó không chỉ riêng là truyền thống của mình, mà là cái thông phong tục của rất là nhiều gia đình khác nữa, thì cũng rất là bận rộn ha, thì, à tại vì biết sao hông? Chuẩn bị nhiều đồ ăn rồi, với nhiều hoạt động mà, thường á thì, ờ, trong gia đình của bạn á, thì trong cái bữa ăn như vậy á thì thường thì mình sẽ nói về những cái chủ đề gì? Thì mình có quan tâm hỏi thăm các thành viên khác trong gia đình hông? Hay là chỉ là nói cái chuyện, ờ, gì đó thôi, hoặc là nói về những cái chuyện hông không liên quan tới gia đình chẳng hạn, ừm.
Đúng rồi. Ờ, thông thường thì trong bữa ăn đó thì mọi người sẽ, thứ nhất đó là chia sẻ về công việc, à, có những cái thay đổi ở trong công việc, ví dụ như là, à
Ừm.
các cháu thi được lên cấp 3, được vào trường chuyên, hoặc được vào lớp chọn, gọi là, các cháu, ơ, ơ, có một cái giải gì đó ở trường, thứ hai là cô dì chú bác là có sự thay đổi cho công việc, à, ờ, được thăng chức hoặc là th thay đổi chỗ làm. Đó, thì mọi người sẽ chia sẻ, rồi, chia sẻ những câu chuyện thường ngày ở quê, ờ, à, hôm nay là hàng xóm của mình là có cái gì mới, hoặc là có xay thay đổi gì đúng rồi. Đó, xong rồi, ờ, sức khỏe, ờ, dạo này là ông bà khỏe không, cảm nhận cái gì thay đổi trong người không, hoặc là cô chú, ờ, c dạo này có, ờ, cảm thấy là, à, mặt mũi có vẻ sáng sủa hơn, tươi tắn hơn, đó. Thì đó, thì nói chung là khá là nhiều câu chuyện nhỏ nhỏ xung quanh đá bữa cơm gia đình.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Có cái gì cái mới, đúng hông? Ng kiểu như vậy, ừm, ừm. Ừm. <chuckles> Ừm, mình hiểu, ừm, kiểu kiểu như vậy, đúng hông? Ừm. Ừm, rất là hay ha, thì mình sẽ kể chuyện, thí dụ mình hỏi thăm gia đình bạn bè mà, đúng hông? Hoặc là những cái câu chuyện chỉ xung quanh các thành viên của gia đình thôi, à, để coi là có ai mà có những cái thành tích gì thì mình sẽ chúc mừng, hoặc là nếu mà có ai có vấn đề về sức khỏe thì mình sẽ quan tâm, mình chia sẻ, đúng hông? Để mà giảm bớt cái phần nào về nỗi đau về thể chất cũng như tinh thần, cũng rất là hay á, mình thấy là gia đình bạn có nhiều hoạt động rất là hay á. Thì, ở, bên cạnh đó bạn có thấy á là cái kỷ niệm nào mà bạn cảm thấy là nhớ nhất trong một cái bữa ăn nào đó, trong bất kỳ một cái năm nào đó hông? Kiểu như, trong bữa ăn đó thì có cái chuyện gì đó xảy ra và bạn nhớ rất là kỹ những cái chi tiết trong cái câu chuyện đó.
Đúng rồi. Đúng rồi. Vâng.